Ya, aslında bakarsan silkeleme kısmı sonra gelen bir şey. O aşamada o hemen gelmiyor. Çünkü ilk başlarda bir sen de onu anlamaya çalışıyorsun ama, eee, şu önemli, insanların diliyle konuşabilmek çok önemli. Yani, eee, mesela eğer 10 kişiye konuşurken arada 2 kişi gerçekten yapması gereken noktaya gelmiyorsa o 2 kişiyi çekip birebir konuşma yapmak çok önemli. Çünkü insanlar için, eee, eleştiri dediğimiz konu sadece negatif bir eleştiri değil, pozitif de olabilir. Nedir? Mesela bun deği Mesela ben şu dili çok kullanırdım. Eee, yani "Şu konuda iyi değilsin ama bak bu ko" I iyi değilsini direkt söylemezdim mesela. İii, önce iyi olduğu şeyi söylerdim. Derdim ki mesela, eee, "Hitapta çok iyisin." örnek veriyorum. "Çok iyi hitap ediyorsun. Karşı taraf seni dinliyor, hitabetin çok iyi." derdim. "Ama bak şunda da şunu kaçırıyorsun ama burada da bu bunu yok ediyor. Biraz bunu düşünelim mi, sence neyi yanlış yapıyorsun?" u çok şey yapar
Öyle mi? Hı. Hı hı. Hı. İşte, onu sordum aslında sana, pardon. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Bu bu tekniği, bu tekniği okumuştum ben bir yerde. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Gerçekten de önce pozitif olanla, özellikle birebir görüşmelerde, eee, iş bu konuda da senin fikrini çok merak ediyorum. Şimdi özellikle toplulukta, eee, birini eleştirmemek, pozitif ya da fark etmek önemliymiş. Bir ikincisi de
Eleştirmemek gerek. Eve herkesin yanında eleştirmemek gerek. Olumsuz eleştiriyi birebirde vermek gerekir.
Evet, olumsuz eleştiriyi de birebirde ama aynen senin dediğin gibi önce olumlu tarafıyla başlandığında kişi gerçekten, eee, motive oluyormuş. Gücünün ve performansının farkında olup, eee, negatif olanı da, eee, kendini geliştirmek adına bir geri bildirim olarak ancak o zaman, eee, alıyormuş. Böyle okumuştum. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Ne düşünüyorsun gerçekten bu yöntem hakkında? Hı hı.
Bu çok doğru bir şey. Evet. Bu çok doğru. Çünkü kişiye önce olumsuzu söylediğinde bir kere o kişi aslında olumsuzla canı sıkıldığı için olumluya kulağını ve algısını kapatabiliyor. Diyor ki, "Evet." Diyor ki, yani, "Ben zaten şu an eleştirildim, zaten beğenilmiyorum, zaten, eee, hoşnut değiller benden değ" Aklından belki de onlarca şey geçiyor ama senin Ya, arkasından s Hatta belki de, belki de hiç konuşturmuyor seni. Ondan sonra söylediğin olumlu bir şey zaten kişiye etki etmiyor ama sen olumluyu söylediğinde kişi önce bir rahatlıyor. Önce pozitifle bir mutlu oluyor. "Evet, ben iyiyim." diyor belki. Sonra gelen eleştiriye karşı zihnini hazırlamış oluyor.
Duymuyor değil mi? Sonrasını, duymuyor artık seni. Eee, doğru. Hı. Hı. Savunmaya geçiyor sanki. Hı. Hı. Galiba öyle. Çünkü diğer türlü sanki şu oluyor. Eee, ben Beni yöneticim, karşımdaki kişi, takım lideri de olabilir bir projenin başındaki kişi. Benim becerebileceğime inanmıyor, bana inanmıyor. Dolayısıyla ben zaten yapamayacağım bunu.
Hı hı. Evet.
M yapamayacağım dediği noktada zaten, s sen ne geri bildirim verirsen ver, galiba, eee, motivasyonu da orada dağılabileceği için gitmeyecek onun.

Altında çalışanlarla hani bu yönetim, emm, ne deniyor ona, eee, planlamasında, alt kadrolardan bahsediyorum evet. Onlarla iletişimin de aynı şekil miydi peki? Çünkü ast üst ilişkisinde üstlerle konuşurken, eee, üslup biraz daha farklı olabiliyor ama bu da, eee, kültürel farklılıkları da zaman zaman, eee, dinlemişliğim var. Yani alt kadroyla konuşurken de aynı yöntemleri mi denedin?
Alt kadrolar mı? Ha, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle, ben, eee, bir kere tarzdan memnun olmadığım hiçbir şeyi yapmadım. Bu konuda çok net konuşuyorum çünkü, eee, ben de benden sonraki nesli yetiştirdim. Şimdi çok değişik bir rol, eee, noktadaydım ben. Benden önceki neslin beni yetiştirdiği ama kendi neslimden çok in az insana yöneticilik yaptım. Benden sonraki nesle, eee, yöneticilik yaptım. Şimdi öyle bir arada bir pozisyondu ki bu, eee, evet, bu görev şeydi yani böyle aslında bayağı bir şey harmanlayıp çok okumak gereken, gelecek nesli çalışmak gereken bir işim vardı. Çünkü dediğim gibi performans işi yapıyordum ve o nesli tanımak zorundayım. Çünkü, eee, performans koştur Performansa yönlendireceğim. Oldukça zordu, eee, ama o kad inanılmaz çok şey öğrendim. Çünkü insanlara ne istediklerini ve nasıl motive olduklarını deneye yanıla gördüm ben. Çünkü eb eee, sen de hak verirsin ki, birçok insanın, eee, motivas motive olma yöntemi farklıdır. İkimiz aynı şekilde motive olamayız.
Hı. Hı hı. Hı. Evet. Hımm. Çok aradaymış evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Zor olmadı mı peki? Nasıl başa çıktın? Hı. Hı. Evet ama yönetici olarak yönetici olarak yine de zorlanmış olabilir misin? Hı hı. Çünkü farklı yaş grupları, ast üst ilişkisi, üst kadro, alt kadro...
Çok zorlandım. Tabii ki kolaydı diyemem. Çok zordu. Çok zordu. Bir de hikâyeleri farklı. Sadece ast üst ilişkisi değil. Herkesin hikâyesi farklı. Geldiği kültür farklı. Eğitimi farklı. Eee, eee, şeyi, eee, onlara verilen hedefin dilini anlayış şekilleri farklı. O kadar zordu ki. Eee, ya, bu tabii ki çok kolay olmuyor yani. Yani, eee, hepsinde de başarılı olamıyorsun. Bazılarından çok farklı reaksiyonlar alıyorsun. Bazıları oyundan düşebiliyor ama bunların hepsi bir gelişim süreciydi. Çünkü, emm, bir bir konuşmak gerekiyordu ya. Mesela ben hep şunu soruyorum ya. Mesela birebir görüşme haricinde, eee, toplu görüşmeler yapıyorsunuz ama, eee, birilerini böyle bir <chuckles> tabiri caizse silkelemek gerektiği anlar oluyor, motivasyonu düştüğü anlar da. Eee, çok, benim işim buydu zaten ama or <chuckles>
Tabii, değil mi? Hı hı. Nasıl başa çıktın hepsiyle? Yani Değil mi? Doğru söylüyorsun. Hı hı. Hı hı. Heh, yaptın mı gerçekten? <chuckles> Bir örneğin var mı? Bir anlatır mısın? <chuckles> Kimi nasıl silkeledin şimdi çok merak ettim. Hani bu bu bu zorlanma ve öğrenme hem de öğretme aşamasında bunu nasıl yaptığını gerçekten çok
<chuckles> <chuckles>